อืม ค่ะ แต่ว่าเราอะ ก็ด้วยความที่ คืออาจจะแบบว่าช่วงนั้นเราทำงานยุ่งด้วย เราไม่ค่อยมี ว คือมันเหมือนกับการ เราให้อภัย เพราะเราอะ เหมือนก็มีการ เขาเรียกอะไรอะ เหมือน เหมือน เหมือนโทษตัวเองด้วยครึ่งหนึ่ง แล้วก็เลยเป็นการทำให้เราให้อภัยเขาได้ เพราะเรารู้สึกว่า "เออ ฉัน ก็ไม่มี เวลาให้เขาด้วยแหละ ฉันก็ทำงานยุ่งด้วยแหละ" อะไรเงี้ย เหมือนมันมีข้อโต้แย้งอยู่ในใจ อะไรเงี้ยค่ะ แต่เหมือนอย่างที่บอกแหละว่า พอเราให้อภัยไปหลาย ๆ ครั้งอะ เรารู้สึกว่า ไอ้ข้ออ้างของเราอะ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เขาต่อไปแล้วอะ
อืม อืม อืม เออ อันนี้ก็จริงครับ โอ้โฮ แสดงว่าตอนนั้นเนี่ย การให้อภัยของคุณ นี่คือมันไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นใช่ไหมครับ?
อืม ใช่ อืม ใช่ ใช่ค่ะ พอจนเรารู้สึกว่า เออ เราให้อภัยหลายรอบแล้ว แล้วเขาก็ยังทำอีกอะ แสดงว่าเขาไม่ได้สำนึกผิดเลย ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่า ไอ้สิ่งที่เขาทำอะมันไม่ดี เขาก็ยังทำอยู่เรื่อย ๆ อะ เออ พอสุดท้ายแล้ววันหนึ่งอะค่ะ เราก็เลยแบบ เหมือน เหมือนออกมาแบบเงียบ ๆ เลยค่ะ ก็แบบว่า เออ "ฉัน ฉันว่า ฉันพอแล้ว ฉันจบแล้ว" เพราะก่อนหน้าเนี้ย เราเหมือน เรายังยื้อเนาะ เรายังเหมือนแบบว่า "เออ ไม่เป็นไร ให้อภัยได้ ไม่เป็นไร" อะไรเงี้ย แต่พอหลัง ๆ เรารู้สึกว่า โอเค เหมือนเขาก็คิดว่า เออ ว่าครั้งเนี้ย ก็คงให้อภัยอีก เราก็บอกว่า เออ พอแล้ว จบ เหนื่อย เราก็ เลยแบบ มา โฟกัสที่ตัวเองดีกว่า
อืม อืม อืม อืม อืม โอ้ อันนั้นดีครับผมว่า ของผมนี่ก็คือ มีปัญหา แต่ว่าเหมือนมันเป็น อะไรนะ semi ใช่ไหมครับ Semi-Cheating เขาเรียกว่าไรนะคุณ Micro-Cheating เออ
อืม อืม เป็นยังไงคะ? อันนี้คือของ คุณเป็นคน คน cheating หรืออีกฝั่งหนึ่งคะ?
ของผมนี่ คือ โอ้โฮ ผมไม่เคย cheating ใครอยู่แล้วครับ คือเหมือนกับว่า เรา เออ ทั้ง ๆ ที่เราไปด้วยกันนะคุณ แบบว่าเหมือนเขาอะ เวลาเราไปแบบต่างถิ่น เงี้ย เขาก็จะแบบเหมือนไปชอบทำดีกับคนอื่นแบบว่า คือบางทีผมคิดว่ามัน มัน มันดูเกินน่ะครับ แบบเขาก็จะพูดว่า "เฮ้ย ก็เขาเป็นคน friendly ไง" อะไรเงี้ย แต่คือความจริงแล้วอะ เรารู้สึกว่าแบบ เออ จริง ๆ คำว่า friendly อะ มันควรจะมีขอบเขตให้กันบ้างอะคุณ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ ค่ะ อา ๆ ๆ อืม
ใช่ไหม เออ คือ คือบางทีมันเกินไป แล้วเรารู้สึกว่า แบบว่า เฮ้ย เหมือนเราเห็นแววตาอะไรบางอย่างอะคุณ เหมือนแบบ ถ้าให้พูดชัด ๆ ก็คือเหมือนตอนที่เขาอะเข้ามาหาเราอะ เราก็เหมือนกับได้รับความรู้สึกเงี้ยอะคุณ เราก็เลยรู้ว่าแบบ เฮ้ย ทำไมคุณถึงต้องแบบขนาดนั้น อะไรเงี้ย ทั้ง ๆ ที่แบบ อีกอย่างหนึ่ง คือก่อน คือแบบที่ผ่านมา การที่คุณบอกว่า คุณ friendly อะ คุณก็ไม่ได้ friendly อย่างนี้กับคนที่ผ่านมา กับคนที่คุณคิดว่า แค่เพื่อนจริง ๆ อะไรเงี้ย
ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ก็คือพอ ดูแล้ว มันไม่ใช่ลักษณะนิสัยของเขาใช่ไหม?
อืม ใช่ครับ คือมันก็เหมือนเซนส์น่ะคุณ
อืม ค่ะ ๆ อืม แล้ว แล้ว แล้วคุณทำยังไงต่อคะ อย่างเงี้ย
อืม คือผมก็ อะไรไม่ได้อะครับ ก็เรา เรา เราก็แบบ เหมือนกับ เออ เราก็ต้อง เราก็ต้องเชื่อใจอะครับคุณ ใช่ไหม เออ ถ้าเราไม่เชื่อใจปุ๊บ เขาก็จะมาว่าเราอีก
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อืม แล้วตอนนี้ ก็คือยังคบกันอยู่กับคนนี้ไหมคะ?